Ouais, de toute façon, il y a la DGSE qui va réguler tout ça, quoi. Et vraiment la DGSE
Oui la DGSE c'est quoi? C'est les les services de renseignement français, en gros?
Ouais.
Aha. Et du coup, heu
Ouais, c'est ça. Et heu, des fois, ils bossent avec la CNIL, pour réguler tout ça.
Mmh mh, bah, du coup, heu, idéalement, c'est quand quand quand le gouvernement, heu, s'intéresse à quelqu'un, qu'ils aient des raisons déjà valables.
Ouais. Bah, c'est qu'il y a des soupçons.
Mmh ouais. Bah, en quoi les soupçons, heu, c'est c'est suffisant pour, heu, ju justifier une enquête d'après toi? Parce que si c'est des soupçons parce qu'on n'aime pas la tête du client, heu
Heu, je pense que ça Oui, je pense que, bah, si par exemple
genre, il a une moustache un peu trop longue, heu, ouais, je suis pas
il y a il y a il y a il y a une procédure. Déjà, faut demander un mandat au Parquet si, par exemple, heu, voilà on est en région parisienne, faut demander faut demander, heu, une autorisation. Non, le Parquet de Paris. <laughs> Et heu, en fait, il faut donner une raison valable.
Mmh. Au parquet? Et s'il y a s'il y a du carrelage? <chuckles> Parce qu'il y a il y a des carrelages au Parquet de Paris, hein. Faut donner une raison valable, OK.
Et Ouais, bah, en fait, le juge, c'est lui qui va évaluer si ces raisons sont valables ou pas. Et il faut lui apporter des preuves, c'est pas que des dires.
Parce qu'en France, ouais, heu, il y a il y a plein de gens qui sont, entre guillemets, «sous surveillance» pour, heu, soi-disant appartenance à des, heu, des réseaux, heu, un peu terroristes, par ex
Ouais.